Hmm, hello, ah, magandang hapon.
Hello, magandang hapon din.
Uy, hmm. Ah, kamusta, ah, eto ah maayos naman, ah ikaw?
Ayun, kamusta? Hmm, 'to ayos lang din ano, napatawag lang ako kasi alam mo ngayon 'di ba, ang dami ko kasing nababalitaan ngayon sa kung saan-saan, sa social media, nababasa ko, kung ano-ano eh 'no. Parang ang daming fake news kasi na naglipana ngayon eh, 'no?
Hmm A Ah, hmm Ay, oo. Totoo 'yan, oo. M
Mm, pero sa tingin mo ba, ano pa kaya yung ano na kayang nakikita mong epekto nito sa lipunan natin, ano?